رُحت خدت كورس ليه علاقة بال بالغطس الحر هنا، كان في الأول بيعلمك آآ، أت يعتبر الهوا أصلًا إزاي بنخزنه وبيتخزن فين، يعني اكتشفت إن برضو في هوا كمان بنخزن في المعدة، ما أعرفش إزاي، آه، بس في هوا بيتخزن في المعدة، أ ما أعرفش، إن أنت بتوسع ما أعرفش الرئة آه، بتلاقي بطنك كده بتنتفخ، إن أنت كده بتخزن فيها برضو هوا، آآ، وتحاول فكرة هي زي ما باقول لك هي الفكرة أصلًا كلها، فكرة زي ما باقول لك لعبة عقل فيها mind games، إن أنت وأنت صغير أنت ممكن بِتِقطَع آه، فاكر لما كنا صغيرين كُنا بنقطع اللي هو أنا عملت 20 ثانية تحت المَيّة، أنا عملت 25 ثانية؟
آآ، ده إزاي ده؟! <laughs> تمام. ألعاب يعني؟ التنافس دي اللي بنقعد نتنافس فيها يعني، اللي هو مين مين يطلع الأول، خ خسران.
أيوه آه، وإحنا صغيرين بالضبط، آه، آه. فأنت كان ممكن أقصى رقم مثلًا نعمله مثلًا 20، 30 أنا لما دخلت الرياضة دي اكتشفت إن في
تمام. وِصِلت لإيه بَقى؟ أنت وِصَلت لوقت قد إيه؟
كنت وصلت لدق دقيقتين ونص.
ياه! معقولة؟!
آه، في ناس على فكرة على فكرة دقيقتين ونص ده كده أنا ميت.
بس ده أعتقد ده كتير ده والّا
في ناس بتكسر الأرقام آآ، أقصى رقم متحقق أصلًا أو مكسور في موسوعة جينيس 29 دقيقة و3 ثواني، حاجة كده.
آه، كام بَقى؟ بجد؟! ده إيه ده؟
متخيل؟ يعني آه، بس ناس زي دي، لأ، قَعَدِت سنين سنين عشان تخلي رئتها إنها تبقى مستعدة إنها تشيل مش فاكر كان بيقول لك رئة الشخص ما أعرفش السباح ده، بتشيل كام لتر هوا، اللي هو رئتنا ممكن ما ما تشيلش الرقم ده آه، بس من كتر التمارين
ده هو ده ده مش عايز كده رئة، ده عايز برميل كمان، <laughs> اللي هو <laughs> وبطنه. <laughs>
آه. آه، بجد.
<chuckles> ده حلو جدًا. طب ع عايزك بَقى تحكي لي هي ال الهواية ديّة أثرِت معاك في إيه؟ يعني استفدت منها إيه تاني، غير إن أنت بتنزل تعوم في المَيّة أو تنزل تحت يعني؟
فأنت آه، ي تعتبر آه، آه، في ناس بيقول لك

بس هو كان ط يعني ط ط طبق غريب بجد، أنا حتى أنا فاكر بجد، أنا كنت كل يوم باعمله لهم هنا في البيت لحد أمَّا زهقوا منه. لدرجة إن آه، دي كانت أول أصل دي أصل أنا كنت متعود على طول أخش البيض سهل أي حد يعمل بيض مقلي، فاهم، يعمل بيض مسلوق، أي حد يعمل مثلًا اللي هي مكرونة الأندومي، بس دي كانت بالنسبة لي آه، دي كانت حاجة كانت بتخش الفُرن وبتاع
تمام. ع أنت Level عالي يعني.
فلو قط آه، آه، قطعت البصل جوليان وكنت بت بتسخن الحلة وتحط عليها زي ال الكوب يعني تشوح البصل وتحط عليه عصير ال العنب وتحط توابلك؛ سواء ملح وفلفل أسود، هم بس ال2 دول.
تمام. غريبة أوي <laughs> هي غريبة، ال الميكس دوَّة غريب. طَب كان يعني بتطلع في الآخر حادقة والَّا مسكرة والَّا إيه؟
آه، وبعد آه. آه هي غريبة. حادقة على مسكرة خفيف، يعني فاهم، أنت بتحاول تزود ملح سِنَّة عشان يقلل من السكر ال اللي فيها، بس كانت بتطلع حلوة. يعني فاهم، يعني مش مش ال حاجة كده زي بي بيسموها الإيه، الفراخ الsweet and sour فاهم؟
آه، تمام أوكي، طيب كمل آه كمل بقى بتعملها إزاي؟ <laughs>
فبعد كده بت أستنى أكمل لك الو آه، أكمل لك الوصفة، <laughs> بعد كده بتحطها بعد ما بتحط عليها البتاع وتحط لها ملح أول ما ال ما البصل يبدأ يدبل، بتروح حاطيتها زي في طاجن صغير pyrex كنت باعملها صغيرة، وعليها كان عيش toast باحط ال العيش الtoast كده باقطعه على قد طبق الpyrex، وأروح حاطُّه في الوش وعليها موتزاريلا وأدخلّها الفرن وتخرج، كانت بتتاكل بالمعلقة.
تمام. إي إيه إيه إيه ال حاجات إيه دي، هي الحاجات دي كلها على بعضيها إزاي؟ <laughs>
<chuckles> هي هي كانت غريبة، بس كانت حلوة. يعني شوف آه، كانت غريبة، ودي كانت من قناة فتافيت.
طب أنت دي كنت بتعملها من إمتى يعني؟ كان من من ص من صُغرك والَّا لغاية دلوقتي أنت بتعملها؟

تمام و ده من ضمن الحاجات يعني اللي بتخليني آه اللي أحس إن الدنيا تمام.
كل دي حركات بتعملها عشان آه، همُ ال3 حركات دول آه، ب بتعملهُم عشان تعادل ال الضَّغط، ال3 حركات دول. بس، أنا المشكلة آه، حتى لمّا باعملهم باحِس إن أنا برضه فاهم؟ <tsk> لسه برضه ودانك مش متعوِّدة على الضَّغط ده. حتى كمان كان بيقول لك آآ، عشان أنا واحدة زميلتي شغالة مضيِّفة طيران، كان بيقول لك: "اللي بيغطس، ممنوع إن هو ي يركب طيارة."، أو حاجة علشان حاجة هي حاجة علميَّة ما أعرفش، حاجة علميَّة إني بقول لك النيتروجين اللي في الجسم أو حاجة ما أعرفش إيه، حتى اللي بيغطسوا وبيطلعوا بس اللي هُم شغالين غطَّاسين، لازم ما أعرفش بيرُشُّوهم بمَيّه أو بيعملوهم بحاجة معينة عشان النيتروجين في الدم بيحصل له حاجة معينة. <tsk> آه، يعني هي طلع الحوار بجد مُعقَّد بايِن كان من ناحية ال
حلو جدًا على فكرة، امم. تمام. إيه ده، ليه كده؟ حِتّة الضغط ديّة آه، ده كده في حاجة كده اللي هو الضغط هنا والضغط اللي فوق، فإحنا كده مضغوطين. <laughs> آه، طيب أنا عايزك بقى تحكي لي بقى تاني هواية تانية مختلفة عن ال هواية ال السباحة وال وال وكده يعني، إيه الهوايات التانية اللي أنت
آه، آه، آه. يعني أنت ده بجد، <giggles> هو في حياتنا كلها مضغُوطين. بس، دي فيها هِواية. هِواية الطَّبخ، يعني كان في هِواية الطَّبخ دي تطرَّقت معايا إن أنا آه، <giggles> تطرَّقت معايا إن أنا كان نفسي أخُش أصلًا سياحة وفنادق، يعني كان نفسي أخُش السياحة وفنادق قسم آآ، آه، اللي هو يُعتبر قسم فندقة وقسم ليه علاقة بالطَّبخ أكتر، عشان كان نفسي إن أنا أطلع شيف.
أوه بقى، خُش بقى على اللي إيه، المحمر والمشمر. <giggles> تمام. طباخ! إمم، حلو ده.
آه، آه. كان نفسي أطلَع طبَّاخ جدًا، آه. بس ما كانش ليّا نصِيب. لأ، ال الأهل قالوا لي: "خلِّ دي هِواية." يعني قالوا لي: "خلِّ دي هِواية آآ، ما جنب دِراستك."
طَب وإيه اللي حصل؟ تمام. ما تبقاش شغلانة أساسية يعني ت يقصدوا.
بالضبط آه، "يعني حابب تخلِّيها هِواية خلِّيها هِواية بس ما ت ما تحكُمش مستقبلك كله بدراسة."، فاهم يعني؟ بالضبط، أنتَ ممكن تذاكر. آه ممكن تذاكر حاجات ليها علاقة بالطَّبخ، بس ما تخليهاش هي دراستك الأساسيَّة.
على الطبخ إمم. طََب وهي ف يعني ت يعني أنت لقيت إن فعلًا هُم عندهم حق والّا لأ؟ أنت
بس هي ابتدت معايا امم. لأ عندهم حق طبعًا، عندهم يعني ده كان كان جرار خاطئ كنت هاخده في حياتي، بس الحمد لله إن هُم تدّخلوا. <laughs> بس الحمد لله، هي فضلت معايا هي من صغري كانت خالتي بتحب تتفرج على قناة فتافيت. شخص آه، فكنت باقعد آه، كانت بس قديمة أوي، قديمة أوي. كانت قناة فتافيت، دي كانت قناة طبخ بس قديمة أو قبل CBC سفرة، والكلام من ده. فكنت أحب أقعد أتفرج أوي. وأنا فاكر بجد كان أول أكلة عملتها آآ، من قناة CBC سفرة آه، ش شوف برغم إن ممكن دي عملتها وأنا في ابتدائي، بس أنا حتى الآن بقى لي كتير ما عملتهاش، بس أنا حتى الآن فاكر وصفتها.
آه، إحنا أوه <chuckles> ده بتاعة طبخ دي، صح؟ إمم. آه إيه هي بقى؟ احكِ لي أكتر بقى عن ال عن الأكلة دي.